М, да, ну как бы, знаете, вы просыпаетесь, вам нужно время немножечко какое-то, ну, ш что-то спроцессировать, э, да, то есть, э, мозг только просыпается, а вы сразу сразу же какой-то информацией его, получается, э, загружаете. Мгм, ну это н это не ха ни есть хорошо, как говорится.
Мгм, мгм, мгм. Забрасываете, да. Ну да, я соглашусь, то, что это не есть хорошо, это, м, достаточно так, перегружательно, я б сказал бы очень.
Мгм. Да. А, ну вот, э, а получается, вообще, в течение дня вы часто используете телефон?
Ну, на самом деле, достаточно часто, то есть, э, он у меня для работы нужен и для всего остального. Знаете, я постоянно пользуюсь своим телефоном. Вы говорите
Мгм. Н-да. То есть чаще для работы или как?
Ну да, ну да, можно и так сказать.
Ага, это хорошо.
Наверное.
Мгм. Ну, хорошо в плане, знаете, э, одно дело- работа как бы, да, то есть тут уже ничего не поделаешь, э, в этом плане приходится, да. Мгм, вот, э, получается, игр у вас на телефоне нету, да, или как?
Как говорится. Мгм. Ну да, я понимаю, да. <clears throat> Ой, нет, мне как сказали то, что они убивают батарейку, я вот, э, с тех пор больше не играю, хотя раньше я достаточно часто играл.
Мгм. Интересно, слушайте. Я, э
Ну да, потом в один момент просто решил, то что хватит с меня. Да и вообще, в принципе, телефончик перегревается и всякое такое, э, знаете, не хочется.
Ну и правильно.